जी। तो किसी न्यूज़ को जानने के लिए विचार को जानने के लिए ज़रूर मीडिया के माध्यम काफ़ी मदद तो करते हैं। तो अगर आज के जमाने की बात की जाए बहुत से संसाधन हैं। पर आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि पुरानी मीडिया में अ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज की मीडिया में नहीं हैं, ऐसे पुरानी मीडिया ऐसे रेडियो है, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन थी, इसमें कौन-सी चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा याद आती है अभी?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। देखिए। मुझे लगता है हर किसी को एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा सताती है। वो है ईमानदारी क्योंकि पुराने मीडिया में देखिए पुराने मीडिया में जैसे हम बोलते हैं ना एक न्यूट्रल स्टैंड होता था। अनबायस्ड अ, चीज़ों को रखा जाता था। सरकार को लेकर के वहाँ पर सरकार की अवहेलना भी होती थी। सरकार को गलत भी ठहराया जाता था। लेकिन आज की मीडिया देखिये सबके सामने है। अ, पता चलता है कि किस तरीक़े से सरकार को अ, फ़ेवरेटिज़्म वाली जो चीज़ जो चल रही है। देखिए कहीं न कहीं अ, मीडिया जो है अ, अपना जो उनका जो अधिकार है, मैं कहूँगा अधिकार नहीं उनकी जो ज़िम्मेदारी है उससे पीछे हट रही है, ख़ासतौर से जो आज की मीडिया है। अब देखिए आप अगर आप अ, अ, लोकतंत्र के 5वें अगर आप स्तंभ हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं कि आप लोगों को असली चीज़ें पहुँचाएँ। आप लोगों तक पहुँचाएँ कि क्या समस्याएँ हैं, क्या समस्याएँ नहीं हैं, क्या चीज़ निजात हो रहे हैं, क्या निजात नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा-अच्छा-अच्छा इन ने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, ये नहीं होते तो, हम आज़ाद भी नहीं होते ये नहीं होते तो हम साँस भी नहीं ले पाते। तो देखिए कहीं न कहीं ये जो इतना अनबायस्डनेस जो चल रही है अब लोगों को असल में समझ में आने लगी है। अब लोगों को दिखता है सामने से कि हाँ, ये देखिए गलत हो रहा है।
<chuckles> हाँ। ये तो है। हुँ, हुँ। हाँ। बिल्कुल, षड्यंत्र रचते हैं। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, वो तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ये तो है। <laughs> हाँ। ये तो है तो अ बिल्कुल। सही बात है। तो क्या आपको ये भी लगता है कि मतलब पहले मीडिया काफ़ी सिंपल थी और मतलब पर्सनल भी थी व्य व्यक्तिगत तौर पर बहुत से लोग जुड़ पाते थे इन उन लोगों से, आपको लगता है क्या?
जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल देखिए बेशक़ जुड़ पाते थे। अब देखिए चलिए हम अ, पहले की मीडिया की बात करें तो देखिए रेडियो। आप देखिए रेडियो में एक अ, जिस तरीके से अ, समाचार आते थे या गाने आते थे या जो एक भाव होता था बात करने का। देखिए हर कोई उससे जुड़ पाता था। ना तो आप उसमें देख पा रहे हैं कि कौन बोल रहा है। ना तो अ आप सुन पा ना तो आप मतलब समझ ही पा रहे हैं कि उसके भाव उसके चेहरे पर उस वक़्त कैसे हैं। लेकिन फ़िर भी आप उसकी जो आवाज़ होती थी, आप उससे कनेक्ट कर पाते थे। आप उससे जुड़ाव महसूस कर पाते थे। है ना? और अ, दूरदर्शन की चलिए बात कर लेते हैं। आप आपको याद होगा देखिए दूरदर्शन में कितनी सादगी से जो अ, जो न्यूज़ पढ़ने वाले जो एंकर होते थे फ़िर वो महिलाएँ हों या वो अ, पुरुष हों। देखिए एक सिंपल सादा साड़ी में और हाथों को बाँधे हुए बिल्कुल बैठ करके एकदम पीठ सीधी और सामने बैठ करके है ना? देखिए वो इतने अच्छे से उनके उच्चारण होते थे, व्यवहार होता था और आज के समय में आप देख लीजिए आज के समय में न्यूज़ कम सर्कस ज़्यादा लगता है। आज देखिए अगर बाढ़ आ गई है तो वो अपने अ, वीआर क क्या बोलते हैं इसको जो अ, वीआर होता है एआई का इस्तेमाल करके देखिए वो बाढ़ की ही स्थिति दिखाने लगते हैं वो दिखाने लगते हैं हेलीकॉप्टर में लटके हुए हैं बाढ़ में खड़े हुए हैं, तो देखिए मज़ाक बना दिया है आज के मीडिया ने।
हुँ। बिल्कुल। <chuckles> सही बात है। अरे वाह! हाँ, ये तो था। बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल। सही बात है। ये बात तो बहुत सही <chuckles> हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। <laughs> सही बात है हाँ। सही बात मतलब वो आपने सही बोला है वो जो गहराई है लोग नहीं समझ पाते, एकदम सही बात है। तो ये बताइए कि आजकल के फ़ास्ट कंटेंट में ऐसे रील है, शॉर्ट्स हैं। इनके ज़माने में क्या हम वो जो कहानियों की गहराई थी जो पहले के समय में हुआ करती थी, क्या आप उसे मिस करते हैं क्या?
जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल. करते हैं देखिए आजकल तो गहराई के नाम पर है ही क्या, गहराई के नाम पर ये है कि इसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया और दूसरा ये है कि उसका उसके साथ <chuckles> अफ़ेयर चल रहा है इसको उसके साथ देखा गया उसका ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया और ख़ासतौर से आप वो अ, आज ज़्यादातर देखिए बातें अरे! आज ओरि जो है वो 50 लोगों के साथ दिखाई दिया आज ओरि वहाँ गया मतलब मुझे समझ में नहीं आता क्या मीडिया के पास वाक़ई में कंटेंट नहीं है? या फ़िर हमारा देश इतना ज़्यादा सुधार गया है कि हमारे देश में और कोई हो ही नहीं रहा है कि इस तरीक़े की जो ख़बरें हैं वो दिखाई जाती हैं। लेकिन पहले किस तरीक़े से कवरेज़ होता था। अ, मुझे याद है कि देखिए जब वॉर होती थी तो कितनी संवेदनशीलता के साथ चीज़ों को ज़ाहिर किया जाता था, बताया जाता था। आज जब देखिए अभी-अभी हमारे यहाँ पर वॉर हुई है और देखिए मीडिया ने किस तरीक़े से हमारा मज़ाक बनवाकर के रख दिया पूरी दुनिया में मज़ाक बनवाके रख दिया हमारा।
<chuckles> हाँ, सही बात है। हुँ। ये तो सोचने वाली बात है बिल्कुल। वहीं तो! वहीं तो देखने वाली बात है बिल्क हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल एकदम सही बात है और ये जो अपने अभी हाल ही की जो वॉर के आपने बात बताई बिल्कुल सत्य बात है ये भी। तो ये भी बताइए की, क्या आपको लगता है की मतलब आज के स समय में युवा जो हैं, वो इतना जुड़ भी नहीं पाते किसी भी जो आज की मीडिया के संसाधन हैं, ज़रूर बहुत से लोग मनोरंजन के लिए उसे इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। पर एक जो जुड़ाव था ऐसे लोगों का आप देखें पुराने लोगों का अपने रेडियो से कितना प्यार होता है। तो क्या आपको लगता है वो चीज़ मिसिंग है, आज के समय में?
जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। देखिए जुड़ाव से देखिए जुड़ाव जो है वो युवा का बेशक़ नहीं बना है लेकिन उसका जो कारण है, वो खुद मीडिया है। क्योंकि भरोसा नहीं रहा है। आज का जो युवा है या किसी की भी बात कर लीजिए मैं तो आपको खुद अपना बताऊँ मैं खुद नहीं देखता हूँ। न <chuckles> जो न्यूज़ होती है वो टीवी पर क्योंकि भरोसा ही नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो वाक़ई में सही है भी या नहीं। क्योंकि अ, देखिए आजकल हो क्या गया है कि आज सबको वायरल के कल्चर में दौड़ना है आज जो वायरल कल वाइरेलिटी कल्चर जो चल रहा है उसमें मेनस्ट्रीम मीडिया भी दौड़ रही है। तो आजकल तो हाल ऐसे हो गए हैं कि वो, सोशल मीडिया से ख़बरें उठा-उठा करके जो है वो मेनस्ट्रीम में चला रहे हैं, जबकि एक वक़्त था कि में जो सोशल मीडिया में ख़बरें आई थी वो मेनस्ट्रीम से कट करके आती थी। लेकिन अब तो बिल्कुल उल्टी ही गंगा बह रही है। तो देखिए जब वो ज़िम्मेदार नहीं होंगे तो हम भी क्यों भरोसा करेंगे और आज के जो व्यक्ति हैं उनमें तो वैसे भी धैर्य की इतनी ज़्यादा कमी है उन्हें लगा अरे! नहीं-नहीं ये तो फ़र्ज़ी है छोड़ो नहीं देखेंगे और वो देखना बंद भी कर देते हैं।
हुँ। <smacks lips> ये बात तो सही बोल रहे हो। हाँ, बिल्कुल। सही बात है। ये बात तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल ये बात तो आप तो बिल्कुल सही बोली है। तो आपके हिसाब से, ये भी बताइए कि मतलब जो क्यूरोसिटी है क्या पहले ज़्यादा थी या आज के समय में ज़्यादा है? मतलब क्यूरोसिटी मतलब पहले ऐसे था ना जैसे मान लीजिए एक वर्ल्ड्कप का मैच लगा है तो वो पूरा-पूरा मैच, वो रेडियो पे सुनना या फ़िर अख़बार में अगले दिन उसके बारे में पढ़ना, तो आज के समय में जहाँ पर फ़ास्ट पेस्ड है इतना कुछ है ना आपके फ़ोन में है सारा कुछ तो क्या वो जो उत्सुकता है, वो जो धैर्य है, क्या पहले ज़्यादा था, अब कम है आपके हिसाब से?
जी। हुँ, हुँ।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 जी, जी। हुँ, हुँ। देखिए उत्सुकता अगर मैं कहूँ तो ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है ना? अ, क्योंकि अ, किसको कितनी उत्सुकता है ये ना अ, मतलब मुझे कितनी उत्सुकता है आपको कितनी है या फ़िर कहीं न कहीं ये फ़ील्ड पर भी डिपेंड करता है ना कि आपको उस चीज़ में उत्सुकता है भी या नहीं जिस जिस फ़ील्ड में मुझे उत्सुकता है। अब जैसे अभी आपने क्रिकेट का नाम लिया तो, हर किसी को नहीं पसंद होता है ना हर कोई उसे नहीं देखता है। हो सकता है किसी की विज्ञान में बहुत उत्सुकता होते, हो सकता है किसी को ये पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है कि, देश-विदेश में क्या चल रहा है। हो सकता है अ, जब नोबेल प्राइज़ के जब वो आते हैं, उनको वो जानने में अच्छा लगता है। तो हर किसी की अपनी-अपनी उत्सुकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अ, फ़ास्ट पेस जैसे कि आपने कहा कि इतना फ़ास्ट पेस्ड है हर चीज़ कि अ, आजकल जो उत्सुकता है वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है क्योंकि आप जो हैं आपने देखा कि अरे अ, व फ़िज़िक्स में किसको नोबेल पुरस्कार मिला इस साल, आपने डाला नहीं कि आपके पास ज़वाब मिल गया। जबकि पहले आपको खोजना पड़ता था, आपको इंतज़ार करना पड़ता था, अख़बारों में ढूँढना पड़ता था तो कहीं न कहीं ये ख़बर ढूँढने के चक्कर में आपको 4 चीज़ें और नई पता चलती थीं। तो कहीं न कहीं देखिए वो चीज़ आज ख़त्म हो गई है।
ये तो है, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। ये तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, ये तो है। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। हाँ, ये बात तो है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये भी बताइए कि ह मान लीजिए आपको मौका मिलता है कि कोई पुराना संसाधन मीडिया का आपको किसी एक अ, फ़ार्म में आपको वापस लाना है तो वो कौन-सी चीज़ों की जो वापस लाना चाहेंगे?
हुँ, हुँ। देखिए, मुझे लगता है कि, दूरदर्शन जैसी जो सादगी थी अगर वो वापस आ जाएगी, तो ये जो अ, जिस तरीक़े का आजकल इन लोगों ने जो चला रखा है ना मेनस्ट्रीम मीडिया ने टीवी पर ये जो इतने सारे चैनल हैं कहीं न कहीं देखिए अ, ये बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आख़िरकार, ये क्यों उसको एक रोल मॉडल की तरह नहीं देखते कि देखिए पहले कितनी सादगी होती थी। उनके शब्दों में वज़न होता था लेकिन उनके आचरण में सादगी होती थी। आजकल क्या है कि आजकल सारा का सारा वज़न जो है वो उनके अपने अ, पहनावे में, दिखावे में इसमें है और उनके जो शब्द हैं, वो बिल्कुल खोखले हैं, क्योंकि वो एक भी अच्छी बात नहीं कहते मतलब आप देखिए अ, ब अ, विपक्ष के पीछे पड़े रहना या जो पक्षधर है उसकी हमेशा तारीफ़ करते रहना, ये काम मीडिया का नहीं था जो कि आज मीडिया कर रही है। और कहीं न कहीं देखिए अ, मानें न मानें और अ, लेकिन मीडिया भी बिकी हुई होती है क्योंकि अ, हर एक पार्टी जो है वो किसी न किसी मीडिया हाउस को फ़ेवर करती है और पैसे देती है तो उसके चक्कर में एक जो है वो उसके गुणगान गाता रहता है, एक जो है वो उसके विपक्ष में बोलता रहता है जबकि मीडिया का काम था इंडिपेंड होकर इंडिपेंडेंट होकर के जो तथ्य जैसे हैं वो तथ्य लोगों तक पहुँचाना। लेकिन आजकल क्या होता है कि तथ्य होता कुछ है, बन कुछ और जाता है, लोग समझते कुछ और हैं वो शेयर कुछ और करते हैं, बात कुछ और ही बन जाती है।
<chuckles> हाँ, ये तो है। बहुत बढ़िया। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। ये बात तो सही है। बिल्कुल। हुँ। पहुँचा है। मतलब हाँ, ये तो है। <laughs> ये तो है। तो बताइए कि आज के समय में जो कंटेंट क्रिएटर हैं, इनकी कितनी बड़ी भूमिका है इन चीज़ों के अंदर आपके हिसाब से?
हुँ, जी। हुँ, हुँ। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रियेटरों को इस फ़ील्ड को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बर्बादी लेकर के आए हैं इसमें क्योंकि अ, देखिए जब हम बात करते हैं कि अ, पत्रकारिता की बात करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। जब आप पत्रकारिता के लिए आए हुए हैं और जब आप स्वयंभू तरीक़े से पत्रकारिता शुरू कर देते हैं तो आप उन आपको वो नियम ही नहीं पता है कि पत्रकारिता की आख़िरकार ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। कैसे करना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पर देखिए बहुत अच्छा भी है। कुछ लोग ज़िम्मेदारी समझ करके बहुत अच्छी-अच्छी अ, जल्दी ख़बरें पहुँच जाती हैं। ये जो पत्रकार जो हैं जिन ख़बरों को दिखाने से मना कर देते हैं शायद दिखाना पसंद नहीं करते हैं, वो जो इस तरीक़े से सोशल मीडिया में ख़बरें आ जाती हैं और हमें पता चल जाता है। तो बिल्कुल उसके फ़ायदे हैं लेकिन देखिए, कहीं न कहीं वो फ़ायदा शायद 20% ही है 80% लोग वो हैं जो कि अ, मिर्च मसाला लगाकर के ख़बर दिखाना चाहते हैं, ताकि वो वायरल हो जाएँ ताकि जी।
<laughs> हाँ। ये तो है। बिल्कुल ये तो है। हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। वो तो है। बहुत ज़्यादा। हुँ। ये तो है। बिल्कुल। <laughs> वायरल होने के लिए बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो अपने वायरल होने वाली बात बोली एकदम सही है। और आज तक आज कल मुझे लगता है सभी व्यक्ति वायरल होना चाहते हैं। सबसे बड़ा उनकी पॉलिसी रहती है तो बिल्कुल। तो आप अपने बारे में बताइए कि जब आपको आपने कोई ऐसे पुराने कोई भी मीडिया का साधन आप उससे वाकिफ़ हैं क्या? मतलब आपने व्यक्ति के तौर पर उसका इस्तेमाल किया है क्या कभी?
जी। हुँ, हुँ। हाँ। देखिए हमने अख़बार बहुत इस्तेमाल किया है। मैं आपको बताऊँ अ, अब भी हमारे घर में अस अख़बार ही आता है और मैं आपको बताऊँ तो हमारे घर में, टीवी चैनल पर न्यूज़ कोई भी नहीं देखता है। अब आप सोचिए आप क्या न्यूज़ देखेंगे अ, वो देखिए वो एक एक एपिसोड आता है किसी पर, जिसमें कि वो 4 लोग खड़े हो जाते हैं और एक किसी और धर्म के व्यक्ति को लेकर के आ जाते हैं और फ़िर सवाल-ज़वाब शुरू कर देते हैं ना? मतलब आप देखिए, आप अगर इन अ मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इन तथ्यों पर बात करना ही चाहते हैं, तो फ़िर आप सोचिए आपने जैसे अगर मैं एक छोटा-सा उदाहरण लूँ एक तरफ़ आपने सुधांशु त्रिवेदी को खड़ा करा है और एक तरफ़ आपने एक ऐसे अ, मौलाना को खड़ा करा है जिसको कि अ, शायद ज्ञान भी नहीं उन चीज़ों का कि कैसे दुनिया चल रही है कैसे क्या हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस इस सारे डिस्कशन का कुछ अच्छा आउटपुट निकल कर आए तो सेम मेंटल एबिलिटी वाले लोगों को लेकर के आइए ना। आप क्यों एक ऐसा जो एक एक एकदम बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति और एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़-तर्रार व्यक्ति है, तो फ़िर सीधा-सीधा दिखाई देता है कि देखिए एक जो बंदा है वो चढ़ा जा रहा है, एक बंदा जो है वो दबा जा रहा है। और कहीं न कहीं देखिए इसी वज़ह से सांप्रदायिक हिंसा भी बढ़ती है। लोग समझते नहीं लेकिन बढ़ती है। जब लोग देखते हैं एक गुट को जो है वो दबाया जा रहा है वो भी, सोचिए खुले मेनस्ट्रीम मीडिया पर दबाया जा रहा है तो लोगों के अंदर हीनता तो आएगी ही ना। आप सोचिए अगर मैं उस धर्म से नहीं हूँ और अगर मुझे ऐसा महसूस हो सकता है तो जो लोग उस, धर्म या समुदाय से आते हैं तो उन्हें तो कितना ज़्यादा ये खलता होगा।
बिल्कुल, बिल्कुल। <laughs> बहुत चला हुआ आजकल। बिल्कुल, सही बात है। हाँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। <chuckles> ये तो है। बिल्कुल। हुँ। <clicks tongue> ये तो है। सही बात है। बिल्कुल। <laughs> हुँ। <smacks lips> ये तो आपने काफ़ी अच्छी बात बोली कि बहुत गहरी बात है सोचने वाली चीज़ भी है ये। तो मतलब जैसे अपने दूरदर्शन की शुरुआत में बात की है ना? तो दूरदर्शन में और आज के जो जितने भी न्यूज़ चैनल हैं आपके हिसाब से उनमें क्या एक बहुत बड़ा अंतर है जो कि आज के न्यूज़ चैनल पूरा नहीं कर पा रहे आपके हिसाब से?
जी। हुँ, हुँ। जी, जी। कमर्शियलाइज़ेशन। आज की जो ख़बरें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कमर्शियलाइज़ेशन के लिए हैं कि हमें, पैसा करना है हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाना है, भार चूल्हे में जाए क्या उस ख़बर का असर होगा देश में, कहाँ सांप्रदायिक हिंसा बढ़ेगी मतलब आप देखिए अ, आपको याद होगा कि अ, मिज़ोरम-सिक्किम के एरिया में देखिए जो मैतेई जो ग्रुप है उनके देखिए झगड़ा चल कितनी सांप्रदायिक हिंसा 2 गुटों में बहुत ज़्यादा हुई है ना। आप कोई एक ऐसा मीडिया चैनल बता दीजिए जिसने उसको कवर करा हो। किसी ने उसको कवर नहीं करा वहीं दूस हाँ, क्योंकि वहाँ से उनको पैसे ही नहीं मिलना था कौन ही देखता और दूसरा जब बात आती है अरे नहीं-नहीं हम तो हमारा पूरा देश है ये है आपने उन लोगों को अलग कर दिया ना, आप अभी भी अगर उन लोगों से बात करेंगे जाकर के ना तो वो लोग यही कहेंगे कि ये देश तो हमें अपना मानता ही नहीं है, वो हमें अपना समझता ही नहीं है तो अब सोचिए कि भाव आख़िर कराया कहाँ से? मैंने, आपने जाकर के तो नहीं उनसे कहा जाकर इस मेनस्ट्रीम मीडिया ने जिसको कि सारा देश देखता है, यहाँ तक कि काफ़ी दुनिया भी देखती है वहाँ से उनके मन में ये भाव आया है कि ये देश जो है वो उनकी चीज़ों को गंभीरता से लेता ही नहीं है। और जब इस तरीक़े की चीज़ें जब प्रोज़ेक्ट होती हैं फ़िर आप कहते हैं अरे नहीं वहाँ सांप्रदायिक हिंसा हो गई, वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। तो आप ज़िम्मेदार हैं भाई साहब उसके लिए, आप ज़िम्मेदार हैं। आपकी वज़ह से ऐसा हो रहा है। और ज़िम्मेदारी लेना सीखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखिए ये है और मैं आपको देखिए एक छोटा-सा और दिक आपको एक अ, अ, बहुत 10 मिनट 10, सेकंड की बात है कि देखिए अ, आज का मीडिया जब कुछ गलत करता है ना, तो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता है। दूरदर्शन पे जब गलती होती थी ना तो जो एंकर होता था ना वो बैठकर कहता था कि मैं माफ़ी माँगता हूँ कि कल जो ख़बर दी थी वो गलत थी, आज ये सही ख़बर है लेकिन आज तो ये ज़िम्मेदारी ही नहीं लेते हैं।
हुँ। अच्छा। <laughs> हाँ, पैसा कमाना बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत, बहुत समय से। बिल्कुल। ठीक है ठीक है। हुँ। वहाँ वो कमर्शलाइज़ नहीं है ना, बिल्कुल सही बात है। सही बात है। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। <chuckles> बहुत बढ़िया। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल बताइए। हाँ। ये बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। हम्म। बात है। ये तो आपने बहुत सही बात बोली एकदम ऐसा होता ही है, मतलब ये देखने में काफ़ी बार आया है तो मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि, मतलब ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अगर सुधार ली जाएँ तो बिल्कुल, ये जो पुराना मीडिया है और आज का मीडिया उनके अंदर कुछ समानता तो आ सकती है। चाहे वो ऑथेंटिसिटी के मामले में हो, चाहे वो बात को सही रखने के मामले में हो, ऐसे ऐसे कौन-से सुझाव रहेंगे आपके?
जी। हुँ, हुँ। देखिए जहाँ तक अगर आज की बात करें तो सबसे पहले तो जो टीआरपी का खेल चलता है। कहीं न कहीं देखिए इसको ख़त्म करना होगा मुझे ऐसा लगता है कि अ, हम आगे हैं, वो आगे हैं क्योंकि सारा अंत में आकर के सब कमर्शियलाइज़ेशन ही तो है टीआरपी ही तो है कि हम ज़्यादा बिक रहे हैं, हम ज़्यादा दिख रहे हैं, हम ज़्यादा बिक रहे हैं। मुझे लगता है इसको ख़त्म करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। दूसरा सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना, बंद करना होगा और मीडिया को सरकार पे बिकना बंद करना होगा। मुझे लगता है अगर सिर्फ़ इतना भी हो जाएगा तो अ, हमारा देश जो है वो काफ़ी हद तक सुधार जाएगा ना सिर्फ़ मीडिया सुधार जाएगा देश भी सुधार जाएगा और मीडिया को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी, आपको ऐसे ही आपको क्या फ़्री फ़ंड में थोरो ना कहा जा रहा है कि आप जो है लोकतंत्र के 5वें स्तंभ हैं आपको ज़िम्मेदारी दी गई है, आप वो ज़िम्मेदारी निभाइए सिर्फ़ जी। सिर्फ़ मुँह फाड़ने से कुछ नहीं होता है करें आप वो बोलते हैं ना अरे आपने पत्रकार को कैसे अ, थप्पड़ मार दिया, आपने पत्रकार को कैसे ऐसे कह दिया। आप ज़िम्मेदारी भी तो समझो, वरना रोज़ थप्पड़ खाओगे। <chuckles>
हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ, बिल्कुल। ये तो है। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। अरे वाह! बहुत सही बहुत सही। <chuckles> सही बात है। हाँ, वो समझना पड़ेगा ना बिल्कुल। <chuckles> ज़िम्मेदारी। बिल्कुल एकदम सही बात बोली और बहुत अच्छा लगा अब इस बारे में बात करके। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
जी।